Alors, heu, tu vois en ce moment j'ai j'ai pas mal, heu, de de difficultés, heu, à suivre une formation, parce que c'est une formation que j'avais commencée, heu, depuis à peu près, heu, 2 ans et heu, bah, au déb au début tout se passait bien dans cette formation, j'étais assidu dedans tout ça, il y a il y a pas de problème et heu, ben, heu, c'était le moment de mon examen, du coup, je suis parti, heu, à, passer mon examen et heu, ben malheureusement j'ai pas eu mon examen, j'ai pas réussi à l'avoir et heu, donc le le problème c'est que juste après cet examen, bah forcément j'avais cette honte, heu, d'avoir échoué, heu, mon examen et je trouve que depuis que j'ai passé cet examen, en fait, j'arrive pas, à m'y remettre, parce que du coup je me suis réinscrit pour, heu, le repasser, mais heu, ouais j j'arrive pas à m'y remettre à me reconcentrer, à réviser, heu, pour, heu, mon examen qui arrive là, en janvier et heu, justement je suis un peu coincé dans voilà, dans mon problème, parce que j'ai aussi peur d'en parler aux autres parce qu'en fait c'est ben c'est pas facile de dire qu'on a échoué à un examen.
D'accord. D'accord. D'accord! Donc, heu, je comprends, oui, ton point de vue. Après, je te rassure, hein, il n'y a pas de honte à l'échec. Heu, c'est n'est pas une honte hein, d'avoir échoué 1 fois, hein, donc heu, heu, le plus important c'est que heu, heu, tu arrives à ton objectif même que ce soit au bout de 2- 3 fois. Bon après, bien évidemment, hem, je me me mets à ta place, tu aimerais, heu, pas non plus, heu, échouer, heu, rester bloqué sur ce fameux examen, et tu veux l'avoir le plus rapidement possible. Mais en tout cas, heu, ouais, n'aie crainte, hein, c'est, heu, l'échec, heu, permet des heu, de de de tirer des leçons donc, heu, tu peux échouer pour mieux rebondir derrière. Heu, quand tu as loupé l'examen, du coup le pre la 1re fois, est-ce que c'était, heu, plutôt par un manque de temps, un manque de concentration, tu étais pas assez assidu?
Heu, bah, je pense qu'en fait, c'était, heu, un petit peu des des deux, tu vois, parce que, heu, en parallèle de ça, c'est une formation à distance. Et en fait, c'est vrai que j'ai j'ai du mal à être, heu, concentré, heu, bah, à distance, c'est vrai que c'est beaucoup moins facile d'être concentré à distance qu'être concentré face à un formateur qui qui est en face de toi. Donc, heu, j'ai j'ai eu ce problème-là, et puis, comme c'était aussi en parallèle de, bah, de mon travail, c'est qu'en fait, ça me prenait beaucoup de temps et heu, alors des fois je le faisais, mais des fois j'oubli je le faisais pas parce qu'en fait, bah, j'étais juste trop fatigué pour le faire, des fois. Heu, voilà, il y a il y a des moments où là, heu, est plus fatigué que d'autres, donc, heu, des fois, il y avait des semaines où là, j'en faisais, heu, bah, beaucoup, et il y a des semaines où là bah, heu, ch j'en faisais pas parce que j'avais pas, heu, la motivation ni l'énergie pour faire. Et en fait, c'est un petit peu les 2 combinés qui qui ont fait que que je pense que, bah j'ai pas réussi à passer mon examen.
D'accord. Ah! Oui. D'accord, bah c'est déjà intéressant parce que, heu, heu, malgré ton échec, heu, bah, déjà tu as pu, heu, heu, identifier en fait, heu, les points qui ont fait que tu n'as pas pu avoir ton examen, donc déjà c'est, heu, bah une grande avancée pour, heu, heu, que tu le réussisses, hein, donc heu, lors de la 2de fois et quand tu dis que tu as honte, heu, bah tu as échoué, du coup, tu as honte, heu, de demander de l'aide, c'est demander de l'aide à qui? À tes amis, à ta famille, heu, à à les personnes de la 1re promotion, heu, qui l'ont eu et qui pourraient potentiellement t'aider?
Ouais, bah en fait, heu, j j'arrive pas à en parler à tout le monde, tout court, parce qu'en fait, heu, le problème, c'est que j'ai tout le temps été un petit peu, on va dire, heu, bah l l'élève modèle, tu vois? Et en fait, heu, c'est vrai que du coup, je me la suis, heu bon à tort, hein, du coup, un peu pété de tout le temps, heu, à être, heu, un peu le le meilleur dans tout et heu, là, avoir ce ce coup de frein qui m'a bloqué. Heu, bah, c'est vrai qu'en fait, j je suis complètement déboussolé parce qu'en fait, heu, je m'y attendais pas, en fait, malgré le peu que malgré que j'avais fait peu de travail de mon côté, heu, je m'attendais que, heu, comme voilà, je suis quand même, heu, assez, heu, voilà, j'ai une facilité quand même à apprendre, heu, je m'attendais quand même, heu, à à réussir et en fait, du coup, comme il y avait tout ce ce passé-là, où là, heu, bah vraiment, j'ai toujours été, heu, super bon, là tout d'un coup échouer, bah ouais, c'est c c'est trop compliqué pour moi de de l'extérioriser ça.
Mmh. D'accord. Mmh, OK. Oui, mmh. Moui, oui. D'accord, oui je comprends ton ressenti, heu, donc heu, vu que tu as toujours eu des facilités, heu, du coup à apprendre rapidement, heu, heu, et heu, dans ton entourage, heu, tu es sûrement connu, heu, pour, heu, heu, heu, donc être une personne, heu, qui assimile vite les choses, heu, à moins réviser que d'autres et mais tu as plus de facilité à obtenir, heu, heu, des choses sans réviser, donc heu, finalement oui là, le fait que tu as, heu, loupé, heu, donc heu, la 1re fois, ce fameux examen. Du coup tu tu as honte d'en parler parce que finalement, tu as tu au tu aurais peur en fait, que les gens te voient différemment. «Ah ben, heu, heu, lui il a loupé, heu, qui aurait cru» et cetera. Hem, donc heu, est-ce que, heu, c'est oui, c'est plutôt cette crainte en fait du jugement que les gens te perçoivent fi finalement différemment et qu'ils se disent: «Ah bah, en fait, heu, heu, il a tellement dit que, heu, ou il avait pas de, heu, plus de facilité que les autres. Que finalement, bah tu sais c'est, heu, l'arroseur arrosé, heu, ben là, heu, ça lui tombe dessus», c'est cette crainte en fait, heu, du jugement, heu, sur toi en fait que finalement, entre guillemets, heu, tu as trop «vanté» tes capacités à assimiler les choses que et heu, quitte à que tes amis en fait pourraient, heu, te se moquer, c'est ça de ça que tu as peur?
Bah ouais, en fait, c'est <tsk> ouais, c'est c'est sûr que, ouais, il y a toujours cette certaine, heu, fierté, que que j'ai eue et heu, c'est vrai que, les autres, heu, qui se disent, heu, bah tu l'as très bien dit, hein, l'arroseur, heu, arrosé. Bah c'est vrai que, bah, en fait, j'ai j'ai p j'ai peur qu'ils qu'ils voient ça, qu'ils se disent ça et qu'ils pensent ça de moi.
D'accord, oui, oui, non mais je comprends. Heu, est-ce que de dans ton entourage, heu, tu tu as une personne que tu considères, heu, bah de confiance et qui ne te jugerait pas, du tout, par rapport à ce sujet-là?
Ouais, heu, bah je dirais que du coup, si s bah c'est forcément plus facile, heu, bah, j'ai 2 personnes, je veux dire, heu, bah la 1re, c'est c'est ma mère, où là voilà, je peux je peux un tout un peu tout lui dire et heu, va pas avoir de de problème sur ça, elle va toujours être compréhensive et heu, la la 2e personne, ouais, c'est c'est vraiment un ami avec qui, heu, bah je m'entends bien, vraiment, on se voit toutes les semaines et tout et heu, lui, bah voilà, je lui raconte tout le temps toute ma vie parce que, bah, bah, on se voit tellement que, heu, il y a pas de de problème, on se fait confiance, donc heu, c'est vrai que ces 2 personnes-là, heu, je sens vraiment que je peux je peux en parler et ouais, ça ça fait quand même du bien, heu, d'avoir ces ces 2, ces 2 personnes-là, mais, voilà, après, je leur parle aussi à eux parce que je suis sûr qu'ils vont pas, heu, aller en parler aux aux autres, heu, si si je leur dit quoi.
D'accord. Moui. D'accord, bah, c'est déjà un bon point, donc, tu as deux personnes de confiance donc heu, ta mère et heu, ton, heu, meilleur ami hein, donc heu, qui ne te qu'eux, heu, finalement ne vont pas te juger et heu, que tu peux, heu, t'appuyer sur eux, heu, pour, heu, bah, repasser l'examen que tu as loupé, heu, une 1re fois hein. Après, heu heu, je le répète hein, mais heu, ce n ce n'est pas un échec du tout hein, donc heu, d'ailleurs faut savoir, heu, échouer, heu, pour, heu ça fait partie de l'apprentissage hein, pour, heu, réussir derrière, donc hem, il y a une 1re fois à tout, donc ce n'est pas une honte que tu aies échoué, donc sur ce point là je tenais à te rassurer, et heu, donc heu, est-ce que pou potentiellement ça pourrait être une solution, donc heu, bah tu as id déjà identifié hein, le fait que tu avais échoué la 1re fois, surtout que c'était un manque, heu, bah, de révision, car tu jouais toujours sur tes acquis, tu pensais, heu, avoir, heu, le diplôme haut la main, donc heu, là donc, repartir sur des bonnes bases, heu, bah, bien réviser et en plus, heu, bah, tu auras des bonnes bases hein, vu que, heu, heu, oui tu as échoué, mais tu as quand même assimilé beaucoup de base, heu, heu, quand tu as passé le pre la 1re fois l'examen, et heu, t'appuyer sur, heu, bah, les 2 personnes de confiance, heu, pour, heu, te parler en fait de l'évolution: «Ah là, OK, je faut que je révise ça, est-ce que tu peux m'aider?» et cetera. Ça pourrait être, heu, potentiellement une solution selon toi?
Ouais, hem, c'est-à-dire, heu, s'appuyer sur les personnes qui faisaient aussi, heu, la formation?
Heu, bah, déjà, pour commencer, heu, bah, ta maman et ton meilleur ami et après si tu te sens à l'aise, bien sûr, trouver une, heu, 3e personne, heu, qui elle ne te jugera pas et peut pourrait potentiellement, oui, t'aider, heu, bah, elle, heu, en plus, si elle a eu l'examen elle elle pourrait t'aider, en fait, heu, à te dire: «Ah bon, bah, là, fais attention, heu heu, là, tu avais échoué, là, donc fait mieux, heu heu, là, je te donne des tips, des conseils», donc heu, oui, si tu peux trouver une, heu, 3e personne, donc heu, dans la promo de la 1re année, heu, pourquoi pas, finalement, ça pourrait être une solution?
Ouais, bah, c'est c'est vrai que, malheureusement, comme c'est, heu, quelque chose en à distance, heu, c'est vrai que, bah, voilà, on se communique pas trop entre nous, donc c'est vrai que c'est je pense pas que ça serait possible. Après, oui, j'ai j'ai une collègue, hem, qui qui a soi heu, non, qui a 50 ans, que que je dis pas de bêtise, heu, qui a 50 ans et qui qui vraiment, je m'entends vraiment bien avec elle parce qu'elle aussi de son coté, elle a eu un un sacré parcours de vie, enfin, elle a vécu en Arménie, dans l'URSS, tout ça et vraiment c'est je la trouve super intéressante, heu, comme, heu, comme femme et enfin, elle est vachement rassurante et tout. À chaque fois que je lui parle de, bah, de différentes choses, elle est super à l'écoute et puis elle me donne vraiment des enfin, des des conseils qui sont vraiment pertinents et qui m'aident vraiment à bah, moi, heu, avancer dans dans ma vie et heu, eh ouais, c'est vrai que cette personne-là, heu, c'est vrai que je pourrais peut-être, heu, essayer de lui en parler. Après, tu vois, comme ça, heu, comme on se voit pas souvent non plus, heu, bah, suite à notre travail, ça fait que ah ouais, on on se voit de temps en temps mais pas trop et du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais, heu, dépassé ce stade, heu, plus que collègue, tu vois? Et heu, c'est vrai que, peut-être, heu, c cette personne-là, heu, je pourrais essayer de de lui en parler, en plus, je lui avais déjà, heu, parlé de de ce projet-là, de des développeurs, heu, web, heu, mais heu, mais ouais, elle, hem, voilà, elle m'avait pas reposé la la question depuis, elle m'avait demandé, heu, comment ça avançait, mais ça, c'était avant mon examen mais ouais, peut-être essayer de lui en reparler, peut-être qu'elle aussi, elle sera de de bons conseils et peut-être qu'elle aussi elle saura me me rassurer.
D'accord. Oui. D'accord. Bah, c'est ce tu as, oui, un très bon point, s'il y a cette 3e personne et en plus, tu lui avais, heu, déjà parlé, hein, donc heu, de ce projet, de l'examen, donc tu de, heu, développeur web, donc heu, elle elle connaît déjà, heu, ta situation, donc heu, oui, ça pourrait être, heu, un bon point et en fait, le plus important, vraiment, c'est que tu te sentes à l'aise avant tout, heu, avec la personne et heu, faut que, heu, quand tu en parles, en fait, que tu ne te sentes pas juger et heu, bah, je j'imagine que tu les as identifiés, hein, bah, il y a donc, heu, ta maman, ton meilleur ami et heu, cette fameuse personne de 50 ans, donc heu, tu ça fait 3 personnes, finalement, auxquelles, heu, tu peux en parler sans que tu aies la crainte, heu, d'avoir honte et heu, avec, heu, du coup, bah, les erreurs, hem, que tu as, heu, identifiées donc lors de l'échec de la lors de «l'échec» entre guillemets, hein, bien entendu, hein, de du du 1er examen et bah, je suis confiant, du coup, heu, tu as toutes les bases, heu, pour réussir, heu, ton examen et heu, je crois en toi pour que tu le décroches, heu, lors de la 2de fois.
Ouais, bah, merci à toi, c'est vrai que ça a été rassurant un petit peu, heu, de d'en parler avec toi parce que c'est vrai qu'en soit l'échec, c'est pas une, heu, fatalité et puis, ouais, je pense que c'est vrai que 3 personnes quand même, c'est c'est pas mal, heu, pour pour en parler et j'espère que que ça ira mieux. Merci à toi.